Ờ, cái này là mình thấy hồi xưa tới giờ là ở trong lớp của mình ở dưới quê nha, là lúc nào cũng sẽ có cây luôn. Lúc nào cũng sẽ có cây như là cây trầu bà treo để treo trên dưới và mỗi tầng, mỗi nhóm, mỗi lớp luôn, mỗi nhóm đều mỗi tổ á đều phải có trách nhiệm, đó là tưới nước, chăm nó, lặt lá héo, ở trên bàn giáo viên cũng tương tự như vậy, cũng sẽ có một cái cây. Hồi nhỏ á, mình nghĩ "Ủa? Sao rảnh quá tự nhiên trồng cây trong lớp làm chi rồi nó dơ, thì phải tưới nước cực dữ hông biết." Nhưng mà lớn lên mình mới nhận ra đó là cái cách mà nhà trường từ rất là lâu rồi đã muốn dạy là trẻ em phải biết tính kỷ luật nà, thứ nhất là kỷ luật, thứ hai là phải biết chăm sóc cái cây đó, thì thứ ba là dạy các em yêu thiên nhiên hơn, hành động rất là đơn giản thôi, cho các em chăm cây tại trên trường luôn.
Ừm. Hiểu. <laughs> Đúng. <laughs> Tốn thời gian nữa nha. <laughs> Đơn giản thôi mà hiệu quả, đúng Hay quá, hay quá! Chính xác, trồng cây đưa trực tiếp vào, ờ, lớp học luôn, bắt trẻ em hay là hoặc là tạo phong trào gì đó, thi đua với nhau, quá hợp lý, quá hợp lý. Nhưng mà
Ừ. Đúng vậy, mà cây nào héo là có chuyện nha. <laughs> Cây nào héo đợt đó là có chuyện nha. <laughs>
<laughs> Phạt ha, <laughs> ô kê, đồng ý luôn. Nhưng mà, không biết có nên dạy cho trẻ con á nha, thực sự hiểu cái lợi ích, gọi là, cụ thể và chi tiết hơn, kiểu như là, ờ, có thể những cái cái lợi ích cụ thể nè, ví dụ như là, ít bụi hơn nè, giảm stress nè, thậm chí là về cả cái ý thức bảo vệ môi trường nữa, bạn thấy có nên dạy trẻ con những này hông ta?
Ừm. Ờ. Mình nghĩ á, cái việc mà dạy trẻ con về ý thức bảo vệ môi trường hoặc là giảm stress á thì mình thấy chưa cần thiết cho lắm, vì cho dù cái thì thế nào đi chăng nữa, tụi nó vẫn chưa biết stress là gì, thì không thể dạy cái gì mà tụi nó chưa biết được, đó. Đấy, phải để tụi nó lớn lên tụi nó mới hiểu stress là gì cái đã, đó. <laughs> Còn cái việc á mà dạy trẻ em bảo vệ môi trường là mình hoàn toàn hợp lý luôn, cái việc đó cũng đơn giản thôi, thì, à, cứ làm gương cho tụi nó, làm gương là bảo vệ môi trường là bảo vệ tương lai tụi nó, đó. Bảo vệ môi trường là bảo vệ những cái động vật, những cái cây mà tụi nó đang rất là yêu, bảo vệ những động vật mà tụi nó đang rất là thích, đó. Nhưng mà trước tiên á phải tụi nó phải gắn kết với thiên nhiên cái đã, tụi nó mới yêu những cái gì bên trong thiên nhiên đó thì tụi nó mới có thể bảo vệ được môi trường.
Ờ. <laughs> Chính xác. <laughs> Ừm. Ô kê. Hiểu nha. Ừm. Ba mẹ dễ ừm, hiểu, hiểu. Hiểu. Chính xác.